そうですね。やっぱりこの、ね、また今時期的に、また、なんかいろいろ、その交際費が膨らんでしまう、こう、年末年始とかでね。
はい。 うん。 うん。 うん。 そうなんですよね。12月、いつ1月っていうのはなかなかこうお金をなんか使わないといけないっていうところが多いで。
うん。 うん。 結構結構ちょこちょこと確かに、その、交際費、外食、こう、込み合わせたみたいな感じのやつで、結構ね、忘年会とか新年会とかありますもんね。
うんうん。 うん。 はい。 うーん。そうなんですよね。まあ、それで多分、えっと、12月、いつが1月は交際費がかさむんじゃないのかなっていう不安がありますね。
うん。 ね、なかなかね、でもそこも、こう、無理して削れないというか、こう、ね、交際費のところは減らしたくても減らせない場合ってあるんで、ちょっと難しいですよね。
うん。 うーん。 そうなんですよね。まあ、大体2万円か、3万円ぐらいを目処に、こう、交際費は抑えたいなとは思ってるんですけど。
うん。 うん。 うん、うん。
ででも、12月とか、1月は、いや、その程度じゃ済まないだろうなって思ってるんですよね。
うん。 そうですね、ほんとに自分が一番あまりね、使いたくないところなんですけれども、どうしてもちょっとかさんじゃいますよね。
うん。 はい。 そうなんですよね。え、でもなんか、うん、お付き合いっていうのも、なんか今後のことを考えると、なんか「付き合い悪いよね」とか思われたくもないので。それで、うん、あまり削りたくない部分ではありますね。他にねうん。
あと、さっうん。 うんうん。 うん。 そうですね。 うん。 うん、特にね、ちょっとお仕事がらみですとか、友達とかだったらちょっと断りやすかったりとかしますけど、ね、それ以外のところだとこう、ね、微妙な付き合いのところは、断るのが難しかったりしますよね。
うん。 うんうん。 うん。 そうなんですよね。なのでちょっと、うん。頑張りたいなとは思ってますね。
うん。 わ ね、あとじゃあ、ぐどこか削れるところってなると、それ以外で、どうでしょう、何かお洋服とか着るものとか。そのあたりとか。
ああ、うんうん。 ああ、はい。確かに。うーん。この衣類系と言いますか、衣服のところでは。うん、そうですね。いや、毎月何かしら少しずつ買っちゃってはいるので。
ええ、どこどこか削れそうですかね。 うん。 うん。 うーん。
うん、ここもあなんかちゃんと、無理せず削っちょっとずつ削りたいなっていうところではありますね。
うん。